Bạn ơi, dạo này mình thực sự là buổi tối mình không thể ngủ được, toàn đến 2:00-3:00 sáng mình mới bắt đầu ngủ. Mình cảm thấy là giấc ngủ buổi tối của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều ấy. Ừm, mình đang tìm hiểu lý do thì mình nghĩ một phần nguyên nhân là bởi vì có thể là do mình ngủ trưa nhiều quá. Có những hôm ấy, mình ngủ trưa đến tận 2:00-3:00 chiều, mà mình bắt đầu ngủ trưa từ tận 11:00 ấy, nó kéo dài tầm 3 đến 4 tiếng cơ. Và mình nghĩ thì, ừ, rất là lâu nhưng mà mình nghĩ rằng là mình đ đã tạo thành một cái thói quen là mình phải ngủ trưa và khi ngủ mình không thể dậy được, mình sẽ bị cảm giác rất là mệt nếu mà mình dậy. Và nếu không ngủ thì mình cũng không tỉnh táo làm việc được. Nên cái giấc ngủ trưa của mình cũng rất là dài ấy. Và vì mình dậy muộn như thế nên là buổi tối mình ngủ bị trằn trọc á. Còn nếu mà đôi khi là mình cũng muốn đi ngủ sớm, mình cũng tầm 10:00-11:00 mình cố đi ngủ nhưng không thể ngủ được ấy.
Ờ. À. Ừm. Cũng là lâu ha. Ừm.
Không biết là bây giờ mình nên làm thế nào ta? Mình cũng cảm thấy không nên kéo dài như thế.
Ừm, ừm. Rồi. Ừm. Đúng vậy. Bạn phát hiện ra như vậy là, à, đúng đắn rồi đó nha. À, thực sự thì, à, giấc ngủ trưa á, thì mình cũng không nên là ngủ quá nhiều như thế đâu. Thì, à, à, bây giờ mình rất là muốn được nghe bạn chia sẻ rõ hơn một chút về cái thói quen này của bạn đi. Thì bạn thường là bạn sẽ ngủ trưa là, à, à, rất là nhiều, là tầm khoảng 3-4 giờ như thế, đúng không? Ở trong ngày nữa thì ngoài ra ấy, thì, ờ, bạn có cái thói quen rằng là, à, sau khi mà bạn ngủ trưa dậy rồi ấy, ờ, rồi lại sau đó đến đến tầm sang chiều chiều bạn lại có ngủ lại nữa không?
Thực ra thì mình ngủ trưa dậy thì buổi chiều mình không có ngủ lại đâu. Nhưng mà mình lúc mà mình như mình nói với bạn á, lúc mà mình ngủ trưa thì mình ngủ dài lắm, mà mình ngủ liên tùng tục luôn, tầm mấy tiếng đồng hồ. Bởi vì như thế này này, tức là trước đây á, mình có làm một công việc, gọi là, online remote á, nhưng mà mình làm theo kiểu là làm giờ ở nước ngoài. À, thành ra là bạn biết là giờ nó sẽ lệch múi giờ, đúng không? Thì buổi tối lại là thức đêm và mình sẽ rất hay ngủ ở buổi sáng. Ừm, bây giờ thì thành thử là mình không có đi làm công việc đó nữa, mà mình làm công việc về hành chính như là giờ Việt Nam bình thường thôi. Nhưng mà bởi vì chính vì như thế, mình có cái thói quen ngày xưa lúc mà mình ngủ buổi đêm à, mình thức buổi đêm mà ngủ buổi sáng nhiều á, nên thành ra là bây giờ khi mà mình phải chuyển một cái thói quen thì cái thời gian đầu này mình không có quen được, buổi trưa mình vẫn phải cần phải nghỉ ngơi. Thì công ty mình được một cái là cũng rất là may là mình tìm được một công ty là công ty mình bây giờ thì giờ nghỉ trưa khá là dài. Thì công ty mình cho nghỉ trưa từ tận 11:00 trưa là bắt đầu nghỉ trưa đến tận 2:00 chiều mới bắt đầu làm ca chiều cơ.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm.

Mình thì, ừm, không có quá là ngần nhiều lần tỉnh giữa đêm nhưng mà mình sẽ không thể nào ngủ sớm được, thì tầm khoảng 2:00-3:00 sáng là mình mới bắt đầu vào ngủ được nha. Và phải đến tầm tức là mình phải mất khoảng 30 phút trở đi, mình bắt đầu mới ngủ sâu. Còn nếu mà mình cố ngủ trước đó là mình cũng sẽ trằn trọc, lăn qua lăn lại, rồi sẽ lại, kiểu như là, làm những việc khác, như kiểu, lại cầm điện thoại lên ấy. Rồi xong rồi lại đọc cái này cái kia, rồi xem ti vi à, xem điện thoại, nên rất là khó mà để có thể ngủ vào sâu giấc luôn được. Ờ, ngoài ra thì khi mà tỉnh dậy thì mình cũng sẽ bị thấy mệt ấy. Nên trong giấc ngủ cảm giác như kiểu bạn không ngủ sâu, bạn không có hồi phục vì cảm giác, như kiểu là, nó bị căng thẳng ấy.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm.
Thì thành ra cái yếu tố đó nó làm cảm thấy khi làm việc buổi sáng thì cũng không quá minh mẫn đâu và cũng vì thế nên cái đến cái giấc trưa mình bị mệt luôn và mình lại cần ngủ. <chuckles>
Ừm, ừm. <laughs> Ừ, rồi, mình hiểu rồi.
Thì không biết là bạn có lời khuyên gì cho mình không? Bởi vì cái môi trường bây giờ nó cũng đang không có ảnh hưởng đến công việc, bởi vì là mình vẫn có thời gian nghỉ buổi trưa thật. Nhưng mà nó cảm giác là đang ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình ấy, và mình cũng rất là muốn là bây giờ, ờ, đồng nghiệp chẳng hạn, mọi người rủ mình là đi ăn trưa này, đi cà phê hay là bởi vì bọn mình có cái thời gian mà nghỉ rất là dài thì có thể đi ra ngoài với nhau á, thì mình lại cứ ở văn phòng mình nghỉ ngơi, mình ngủ thôi. Thì cứ thế thì mình cũng cảm thấy nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình nữa.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, ừm. Ừm, đúng rồi. À, vậy là có nghĩa rằng là bây giờ là buổi trưa bạn ngủ rất là nhiều này, thành ra là tối đến thì lại khó ngủ, ngủ không có được, à, ngon này. Rồi đến sáng hôm sau dậy thì lại mệt mỏi, đúng không? Đi làm thì mệt mỏi, mệt mỏi rồi đến trưa lại buồn ngủ, rồi thế lại ngủ. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, mệt lắm mà Đúng rồi, mà đôi khi là mình căng thẳng mình còn phải uống thuốc ấy. Nên là mình cũng không biết là cái thuốc này nó cũng có ảnh hưởng nữa.
Ôi! Vậy cơ á? Ừm. Bạn đang dùng thuốc gì vậy?
Ờ, hiện tại thì mình đang phải dùng thuốc, kiểu như là, nó là thuốc an thần ấy. Vì bạn biết là buổi tối mình không ngủ được nên là m mình cũng có đi khám bác sĩ. Thì, ừm, mình cũng thấy bác sĩ có khuyên mình là phải cắt thời gian ngủ buổi trưa của mình đi để buổi tối mình ngủ ngon hơn. Nhưng mà, ờ, hiện tại thì, ừm, bạn biết là nó cũng là một thói quen rồi đúng rồi, mình chưa có bỏ được. <chuckles> Nên là, ờ, mình cũng phải uống thuốc an thần vào buổi tối để mình ngủ sâu giấc hơn. Thì mình cũng nghĩ là cái việc là nó không có kéo dài lâu dài được, tức là nó cũng có tác dụng với mình ấy, là những cái hôm mà mình uống thuốc á, thì đúng là mình sẽ sâu giấc hơn thật. Nhưng mà nếu mà dùng thuốc mãi như thế thì mình thấy nó cũng bị phụ thuộc, thì mình cũng không mong muốn là cuộc sống của mình nó sẽ kéo dài như thế.
À. Ừm. Ừm hừm. Đúng. Đúng rồi. Chưa chưa bỏ được. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừ. Đúng rồi. À, thuốc an thần mà sử dụng thường xuyên cũng không tốt mà bạn.
Đúng rồi. Thế bạn đã bao giờ gặp tình huống như thế này chưa? Bạn dùng có cái cách nào mà làm cho nó ngủ sâu giấc trong buổi tối được không?

Mình thấy rất là hợp lý và mình cũng mong muốn là mình có thể có một cái cuộc sống mà mình cân bằng được hơn ấy. Thì cái, ưm, việc mà mình làm trước đây mà trái múi giờ cũng chính vì mình từ bỏ nó, bởi vì mình cũng cảm thấy rằng là nó không phù hợp với nhịp sống sinh học của mình, và qua một thời gian thì mình thấy rất là mệt. Và như bạn thấy đấy, nó cũng để được cái ảnh hưởng là cái hệ lụy và chính là cái việc đó làm cho cái việc mà ngủ ngày và ngủ đêm của mình bây giờ đang bị ảnh hưởng này. Và mình cũng muốn giải quyết nó một cách triệt để, mình thấy lời khuyên của bạn cũng rất là hữu ích và, ừm, mình mong muốn là mình có thể áp dụng một lúc là song song. Nếu mà, ờ, ban đầu mà khó quá chẳng hạn thì mình sẽ thử là mình sẽ cắt, ưm, nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ thôi, thay vì là 3 tiếng xuống 2,5 tiếng, rồi xuống 2 tiếng, sau đó xuống dần là dưới 1 tiếng như bạn nói thì mình sẽ nghĩ rằng là nó nó hợp lý hơn là cái việc mà mình chơi nhiều như vậy. Ờ, mình cũng cảm thấy là, ừm, lời khuyên hôm nay của bạn dành cho mình rất là phù hợp với mình ấy, và mình cũng rất là cảm ơn bạn đã đã chia sẻ và cũng đã, ờm, cho mình rất là nhiều lời khuyên hữu ích, ờ, để cho mình có một cái, gọi là, ừm, như thế nào nhỉ? Cuộc sống, gọi là, khoa học hơn này, ờ, ngủ sẽ, ừm, ngủ sâu hơn vào buổi tối. Mình rất là cảm ơn bạn nha.
Ừm. Đúng rồi. Đấy. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, không có gì đâu bạn nha, mình sẽ luôn luôn ở đây để mà lắng nghe bạn này. Mình tin rằng là bạn sẽ là, à, gọi là, việc bạn sẽ có một cái động lực để mà mình có thể thay đổi được cái thói quen ngủ trưa nó được hợp lý hơn này nha.
Rồi mình cảm ơn ạ, chào bạn.

Ừm.
Thì thay vì cái việc như mọi người á, mọi người sẽ bình thường là, ờ, ăn uống với nhau này xong mọi người có thể là đồng nghiệp rủ nhau đi cà phê. Hay là đi, ơm, tập gym, thậm chí là mọi người tập gym vào buổi trưa, thì thay vào việc đó là mình chỉ có ngủ thôi. Thực sự là mình cảm thấy rất là mệt để phải đi ra ngoài và mình như một con sâu ngủ vậy, mình chỉ, kiểu như là, chỉ cần đến cái giờ đó phát là tự động cái chế độ cơ thể con người mình nó tắt nguồn luôn và mình chỉ muốn ngủ thôi, và chính vì thế mình, cái, kéo dài cái việc ngủ, ha, 3, 4 tiếng buổi trưa liền, và đến giờ mà vào làm thì mình làm thì mình cũng cảm thấy rằng, ừ, nó cũng tỉnh táo đấy, nhưng mà sẽ có một cái là buổi tối khi mà đi ngủ thì mình không thể nào mà ngủ được. Và cái việc đấy thì nó kéo dài làm cho mình cảm thấy rằng là, ờ, nó không đủ minh mẫn ấy, vì bạn cũng biết rằng là cái giấc ngủ buổi tối nó sẽ quan trọng, ừm, ừm, rất là nhiều để cho mình cảm giác là mình cảm thấy thoải mái và, kiểu như là, cái cơ thể mình nó phục hồi ấy, thì bây giờ mình lại cảm thấy là nó không đủ để phục hồi, tức là cái giấc ngủ thì nó đủ để kéo dài, ờ, tức là một ngày mình vẫn ngủ đủ đấy, mình ngủ trên 8 tiếng nhưng mà thành ra là mình không cảm thấy là bản thân mình được phục hồi, mình thấy rất là mệt.
Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm, ừm. Rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm, rồi, mình đã hiểu rồi bạn ạ. À, vậy thì, à, à, như thế này đi, ờ, cái giấc ngủ về ban đêm hiện tại của bạn thì cái giờ đi ngủ của bạn là bao nhiêu? Và khi mà bạn thức dậy nữa ấy, và, ừm, bạn có gặp cái tình trạng như là, ờ, bị tỉnh ở giữa đêm nữa không này?